إمم، أكيد طبعًا آه ف فهي طبعًا في ت فيها زي ما قُلت لِك سلبي وإيجابي، السلبي بقى إن هُو ال ال أم الأوامر إن ما فيش حُرية شوية أنت لازم تطَبّق ال الأمر، وبعد كده عاوز تتظلّم، تتظلّم بس لازم تطبّقه الأول، آآ في برضه في ال من المميزات اللي استفدت منها بقى اللياقة آآ ال المعلومات ال ال أو ال المهارات اللي إتعلّمتها من الضرب النار أو الحاجات اللي زي كده، وبعد كده بقى يعني مثلًا اليوم خلص كده من الشغل، نيجي مثلًا بقى وقت الغدا، نروح نتغدى وبعد كده نريّح بقى شوية.
أيوه فهمت. آه يعني كُنتم بترتاحوا في النُص يعني، أنتم فعلًا صاحيين يعني من الفجر وكلّ ده يعني فرهدة زي ما بيقولوا، بتعملوا حاجات كتيرة جدًا ما بت ما بيجوش وقت إن أنتم ترتاحوا فيه، طب كان وقت الراحة ده قد إيه يعني؟
ف آه. أكيد طبعًا. وقت الراحة ده تقريبًا من الغدا لغاية الساعة آآ 16:00 أو 16:30 يعني تقريبًا ساعتين، آآ أو ساعة ونُص، بس الراحة ديًا لمين بقى؟ لِلّي ماشي سليم، أنت عملت مخالفة ما انتاش هتاخُد راحة، اللي هو ما عملش مخالفات، اللي هو مثلًا آآ ك عمل كلّ حاجة سليمة ما اتعلّقش، يعني ما ما ما كانش ماعملش حاجة غلط من الحاجة
طب كويس. لمين. يعني إيه اللي ماشي سليم؟ هي مخالفات دي بتبقى على أساس إيه؟
حاجات كتيرة جدًا، يعني على أساس إن أنا اتأخرت عن الطابور مثلًا، أ إن أنا مثلًا الشكل بتاعي مش كويس، إن أنا مثلًا ما حَلَقتش دَقني شعري طويل، حاجات زي كده حاجات كتيرة جدًا، أُمّال إيه، لأ حاج
آه، ياه! دي كلّها مخالفات، بيعتبروها مخالفات؟ وبيحرموكوا من الراحة على أساس إن أنت لو عملت حاجة زي كده، حاجة من الحاجات دي يعني.
آه، آه طبعًا، فأنت في الفترة دي بقى خلاص مش هتروح، هتروح تعمل تمارين تاني مع نفْسك بقى، تروح مثلًا أرض الطابور آآ تبقى م بيبقوا جماعات بقى برضه بس قليّلة، يقعدوا يعملوا تمارين، يقعدوا يرو المُهم يعني ده عقاب إن هو ما ياخدش الراحة بتاعته.
أيوه فهمتك. إمم.
وبعد كده بقى، بعد الغدا بي ب بنروح بيبقى في برضه- برضه، في فترة التدريب كانت في فترة مسائية تدريب مسائي، بتبقى تدريب برضه ساعة أو ساعتين كده، إيه لغاية مثلًا آآ فترة وبعدين ناخد راحة، آآ وبعدين نروح للعشا بقى، فبعد العشا بيبقى بقى خلا
أيوه فهمت قصدك. مين اللي بيبقى مسؤول عن تحضير الحاجات دي؟ يعني تحضير الأكل تحضير الفطار، مين اللي بيبقى مسؤولين عن الحاجات دي؟ حد منكم برضه، والّا هُم اللي مسؤولين عن إن هُم يوفروا لكم الحاجات دي؟

آآ رِتْم ثابت نيجي مثلًا، تقريبًا خلّيني أقول لك كتير يعني كل يوم
بس يعني كلكم بيبقى عندكم القدرة إن أنتم تتكيّفوا على الوضع ده؟ يعني ناس كتير أوي ممكن ما تقدرش تتكيّف على الوضع ده، وممكن ما تقدرش تصحى بدري كده، يبقى مثلًا عندها مشكلة صحية معيّنة تمنعها من إن هي مثلًا تصحى بدري جدًا تجري، وتعمل مجهود كبير. بيتعاملوا إزاي بقى مع الناس دي؟
بُصي، ما هو ده بقى لسه هاقول لِك بقى، ده الفرق ما بين الحرية اللي باقول لِك عليها في الحياة المدنية، والحياة العسكرية ما فيش حاجة اسمها كده، ده أمر. أنتَ آآ تعبان اجري، وبعد كده ولمّا تتعب هنعالجك. أنتِ فاهمة؟ هو ده النظام. آه، ما فيش حاجة اسمها حاجة كده، ما فيش ح مافيش أعذار.
آه. ياه!
آآ ما أنتش قادر تقوم لأ، تعالَي قوم اقدر، ولمّا تت لما تتعب إحنا هنعالجك في مستشفى، وفي عيادة، وفي دكاترة كده فَ آآ
أيوه فهمت قصدك، يعني مش هينفع تطلع كده، كده أنتَ لازم تعمل الحاجات دي يعني.
لازم طبعًا وفي تمام، يعني في في بيتاخد غ زي غياب كده في ال برّه في الغياب وعقاب شديد جدًا طبعًا. فالأول ب بنجري بقى تمام آآ نجري مثلًا كل يوم بيزيد بقى عن الأكتر من الأول. يعني مثلًا بنبدأ الأول بنجري حوالين أرض الطابور مثلًا 3 لفات، مثلًا بيبقى ال كانت أرض الطابور تقريبًا يعني 800 متر، يعني ممكن قولي آآ ال3 لفات دُولَة في الأول يعني 2 كيلو ونص تقريبًا يعني. ف آآ بعد كده بتزيد بقى، بتزيد يعني أنا عاوز أقول لكِ إن إحنا في الآخر وصلنا، لإننا جرينا حوالين أرض الطابور 13 لفة. يعني آه يعني يعني يعني عك عدد كيلوهات كبير جدًا. يكاد يكون أكتر من 10 كيلو.
آه، ياه! امم. معقولة؟! امم. أكيد، وما ينفعش طبعًا تنسحبوا في النص، أنتم لازم تعملوا ده عادي غصب عنكم يعني.